Beh, uhm, riferendosi al fatto che comunque la donna ha l per esempio i vestiti, le gonne in più rispetto all'uomo, perché per il resto, mhmm
Anche. Anche, anche, ma poi <sucks teeth> questo secondo me, è un po' vero. Magari una donna se si veste in maniera succinta, ovviamente verrà guardata e su questo <sighs> non non ci piove. Però, uhm, al contrario, non immagino neanche in un mondo come quello di oggi, ancora il mhmm, un uomo mettersi magari una gonna, piuttosto che una scarpa un po' strana, viene proprio etichettato e guardato male. Lo
Chiaro, sì. Uhm, guarda, è interessante quello che dicevi che, uhm, da quando sei in Francia senti di più questo giudizio degli altri, distacchi di più, ti vedono più come un qualcosa di, mhmm, curioso da vedere, perché dipende anche poi da, uhm, dove stai vivendo. Perché ci sono altre le realtà, per esempio, uhm, dove l l le città della moda o ma anche contesti come la stessa Londra o anche altr uhm, New York, dove, mhmm, in realtà, uhm, quelli "normali" tra virgolette, con i colori <chuckles> sve vengono visti come strani; quindi dipende anche poi da dove vivi, non credi?
Mh-mh. Sì. Certo, sì, sì. <chuckles> No, quello è sicuro. Chiaramente, chiaramente. No, vabbè, io quando faccio questo discorso ovviamente e escludo di principio quelle che vengono definite metropoli. Quindi, eh, ovviamente uno stile come il mio, non vedrebbe visto come strano a Parigi, come appunto hai accennato, non lo sarebbe a Londra o a New York, ma neanche a Milano, ecco. Però in generale, le nelle altre città, diciamo di medie, grosse dimensioni, sei un po' più guardato, però ne sono abbastanza grande da avermi a mhmm, diciamo maturato un mio carattere e forza che <blows air> quindi io onestamente non mi interessa.
Certo. Mh. Certo, sì, sì, sì, sì. Mh. <chuckles> Benissimo. <chuckles> <chuckles> A proposito, visto che parli di, uhm, sono maturata e tutto questo percorso, no, che, mhmm, poi fa una persona, uhm, inconsciamente, o più o meno consciamente, uhm, credi che comunque il tuo stile personale sia cambiato tanto t negli anni grazie a questa consapevolezza, a questa sicurezza che hai acquisito, o comunque sei sempre stata più o meno, mhmm, in queste righe?
<chuckles> Mh-mh. Certo. Mh-mh.

Eh, ti devo dire che qui questo è un po' un problema adesso che devo risolvere, nel senso che: io ho tanti pregi, ma tra questi non c'è l'altezza. <chuckles> E quindi sono arrivo a malapena a 1 metro e 60 e e i pantaloni non sono fatti per noi basse.
Cioè? No. <laughs> Che carina. <laughs>
Quindi ho un po' un problema, nel senso che l'ho provate giusto ieri per metterli con un paio di scarpe con una suola un pochino alta, ma mi toccavano per terra.
Mh. E non mhmm, non è un'opzione pensabile quella di magari portarli dalla sarta, o
Quindi adesso devo capire s Esatto, esattamente era quello che stavo pensando; devo pensare o se voglio metterli con un tacco, cosa che trovo improbabile onestamente visto lo stile del pantalone, e oppure, appunto di andare a a far fare l'orlo, in modo tale che io possa metterli un pochino più con comodità, ecco.
Mh. Mh-mh. Mh. Perché deduco che quindi, ehm, non sei diciamo propensa a fare tu questi lavori in casa, no. Di acco ehm, ri portare
Ma allora a me piacerebbe. <smacks lips> Mi piacerebbe, ti dico, ho anche comprato una piccola macchina da cucire, il problema è che non sono capace ancora. <chuckles> Quindi vorrei partire magari da piccoli progetti un po' meno importanti per me.
Ma dai! No! <laughs> Qualcosa di più semplice. <laughs> Certo. <laughs>
Non rovinare questo bel pantalone.
<chuckles> Vabbè, e se ti va mhmm, dicevi appunto con queste scarpe un po' un problema, però, mhmm, quando le hai indossati cosa avevi messo, in quel caso, con questi pantaloni?